はい。
ええ、はい。ええ、技術の進歩で幸せを感じた瞬間はいつですか？
うん。 うーん、いい質問ですね。
なんか、特にこれはい、おありですか？
ああ、ちょっと待ってね、あ、ええ、今、あの、スポーツが結構好きで、見るのがね、スポーツ観戦がスポーツ観戦？うん。
はい。 はい。<giggles> はい。 え？ 何がですスポーツ？ああ、はい、ごめんなさい、はい。
それで、あの、オリンピックあったじゃないですか、去年の夏に、パリで。
はい。 ああ、はい。
で、その時に
ええ。
あの、ま、テクノロジー技術なのかな？これ。ま、アプリでね。
はい。
全試合を一気にスコアで見れるアプリがあるんですよ。オリンピックの試合とそうそうそう、オフィシャルの。そうそう、パリの。そん時はパリだったから、そのパリの、アプリでなのかな。そう、それで結構、追ってて、好きな選手とかも結構いたから、す特に水泳とか注目してたからさ。で、オリンピックって結構同じ時間に違う競技が同じ時間でやったりするから見れないのね、同時に。
あ、じゃあその、オリンピックのオオフィシャルアプリで、ははい。 ええ、はい。 あ、はい。 はい。 はい。あ、はい。
うん、だからスコアとかすごい気になってて、うん、ま、全然ごめんね、技術の全然これ技術があんま関係ないと思う、インターネットあれば見れる話なんだけどね。<chuckles> うん。
ああ、そうですよね。 いやいやいや、でもそうゆうね、アプリでね、そうゆうのが全部見れるってゆうのも、技術の進歩だと思うんで。うん。はい。
うんうん。 そそうだね、まあね、うん。ま、それで、スポーツが好きだから、今ではさ
はい。
ま、オリンピック終わって、今つのテニスとかすごい好きだから、格闘技と。
あ、はい。あ、なんかバラエティ豊かですね。はい。
うん。 そうなのよ。だから、そう、それで、まあ、それが趣味なんだけど、その見ることがね。うん。まあ、それでストレス解消してるんだけど、まあ、そういうのアプリを使って、よくスポーツの観戦、スコアチェックはしてるんだよね。で、それで、ああ、好きな選手が勝ったりしてるすると、幸せ感じてるかな。
はい、はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。はい。 はい。 ああ、なるほど。
たいきんだとね、うん。
えっと、ごめんなさい。レスリングはちょっと分からないんですけど、テニスだとあれですか、あの、えっと、ウィンブルドン
<laughs> れ、そうだよね。テニス。 あ、そうね。今からだね、もうすぐ。はい。
は、まだですかね。ま、もうすぐ。今からですよね。まだ早いですよね、ちょっとね。
でも、うん、す、もう、もいいいいいいタイミング。こないだ、そう、フレンチオープンがあって終わったんだけど。
うんうん、はい。 ああ、そっか。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
ああ、そうなんですね。なんか私あのあの、すごくファンの選手がいたんですけど。
辞めちゃった。引退しちゃった、フェデラー。
あの、ね、あの、引退されちゃったんで、もう、ちょっと、最近テニス全然、あの、見てなくて。はい。
あら。 見てない。 ナダール、フェデラ。
あ。ナダル君もですけど、あの、フェデラーですね、やっぱり、一番は。
<laughs> やっぱり？おお、そうだよね。そうだよね、フェデラかっこよかったもんね。
はい。 はい、なんか、あの、フォームがなんかすごく華麗で <laughs>
華麗だったよね、分かる。
はい、なんかすごい綺麗だなと思って、あの
無駄のない動きって、あんなことで言うんだよね。
ええええええ。だから彼多分故障とかすごい少なかったですよね。
うん、怪我少なく少なかった。ナダルってさ、いつもさ、怪我してたじゃん。
ええええええ、はい。ナダル君ちょっと、やんちゃぼぼう坊やみたいな、ちょっと、感じのプレーヤーだからか、ちょっと怪我多かったですよね。うーん。はい。
怪我多かったよね。でもあんなプレイしてるとさ、やっぱり怪我するよね。
いや、でも彼何歳までできるんだろうと思って、ちょっと心配になりますけどね。ひ人柄はすごい、いいと思うんですけど、彼。
うん、うん。 うん、好き好き、大好き。
なんか、ちょはい、プレーがちょっと、うーんっていうかんま、強いんですけど、なんか、「大丈夫かな」ってちょっと、心配になる感じの、ね、あの、だったんで。はい。
そうやね。 うーん。 そうよね。 あと、どう？ありありますか。その技術でなんか、幸せ感じてる瞬間とか。なんか使ってます？
なんか今あ、はい。 ああ。 やっぱ、そうですよね。なんか、あの
うーん。
今私、海外に住んでて
あ、そうなんですね。
はい。あの、日本の家族とか友達と
はい。
もう、なんか、スマホがあればオンタイムで繋がれるので
うんうんうんうん。
すそれもなんか、何て言うんですか、インターネットに接続してれば、特に料金もかからない方法があるし
あ、はい。
すごいなと思いますね、すごいありがたいなと思います。
そうですよね、日本の日本だと LINE が多いのかな、皆さん。
はい。 あ、LINE が多いですね。あの、友達、個人で繋がってる場合もあれば、グループで繋がってる場合もあれば
うんうん。 うん、うんうん。 ああ、そうですよね。グループチャってありますもんね。うんうんうん。
でも、やはい、はい、グループチャットやったり、あと ま、でもたまに、そのグループチャットで、私以外のそのグループの人はみんな日本で、私だけ海外っていう状態の場合とか、なんか、時差おかまない無しで結構ピコンピコン、こう、通知が来る時があって。よ夜中寝てたら、なんかピコンピコン言ってるなと思って目が覚めたら、すごい LINE の、なんか、チャット数がすごいことになってたみたいな時が、ま、グループチャットではい。そんな時とかはあ、はい、あるんですけど、でも、すごいなと思って。な、どうやってこれやる私すいません、もう全然そういうの、IT 系分からないもので。どういうシステム作ったら、こんなことができるんだろうと思って、すごい不思議に思ってます、いつも。
うん。 ああ、はいはい。 ああ、はい、そうなんだ。 はい、あるよね。 うん。 はい、全然全然と <laughs> そうだよね、昔はさ
はい。
その LINE が出来る前は、ま、インターネット当初普及し始めた頃は、ラップトップで、んで、SM あ、あれかな、マイクロソフトが作った、その、メッセンジャーっていうのがあったんだよね。
はい。 ええええ。 はい。 ああ。なんか、ありましたね。
なんかちょっとチャットみたいなさ。
はい。
うん、なんか、相手がオンラインで入室して、僕も入室して、その相手の
はい。 はい。
あ、今プレゼントみた今居ますよっていうのが、ほと、通知が来て、で、そのまま、おは話しかけることが出来たんだけど、それが唯一の、なんか、その、コミュニケーションの、なんかすごい、うごそん時はすごい幸せ感じてたけどね。なんか、好きな人とかさ、恋人とかさ、いつもそれ、メッセンジャーで話してたし。
あ、ああ、そうですよね、なんかね。はい。うんうん。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 あ、はい。ああ、それいいですね、なんかね、ちょっとドキドキとかあって。
うーん。そうそう。 なんか、コミュニケーションがのも、徐々ん、なんか、時代によって変わってくるじゃん。最初は俺は、すごい古い人だから、ポケベルとかだったの。
はい。はい。 ああん、そうなんですね。
そう、ポケベル、ピッチ、携帯でしょ。それで、そのメッセンジャーがあって、で、その後になんかその facebook のメッセージャーもあるじゃない？で、それがちょっと使いようになって、で、それから LINE でしょ。で、アメリカ人だったら WhatsApp 使うから WhatsApp とかって。
はい。 ええええ。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 ああ、その、WhatsApp も入れてますけど、はい。でもまあ、日本じゃ LINE ですよね、ほぼほぼ。ええ。
うんうんうんうん。そうだねいそうだね、ヨーロッパとアメリカだけじゃないかな、WhatsApp って。うん。ね。
あ、そうですね。
まあ、同じようなもんなんだけどさ、でも、これがあるからこそ誰とでも繋がるっていうか、もう心配いらないよね。
はい。うーん。
たまにインスタとか、なんか知らない人とか、なんだろう？LINE で繋がってない人たちが、DM とかくれるけどね。
そうですはい。 ああ、そうなんですね。え、じゃあ、インスタなんか、日頃アップされてるんですか、色々。
うん。 いや、全然してない。今、通知も消してるから。
あ、ええ、それなのに来るんですね。
開いてない。 そう、そ、たまに来るのよ、たまにね。うーん。そうそう。
へえ。 いやあ、そうなんです。だからすごいなと思って、なんかあの、ま、考えた方がね、そういうの、とあ、得意で頭がいい方なんでしょうけど。でもなんか、私には想像もつかない世界なんで
ねえ。 すごいよね、だからさ、もうさ、これ行く先、す、な、もうなくない？このこの後、LINE の他に何出てくるのって感じじゃない？コミュニケーションに関してはね。
はい。 そうですよね、なんか次が想像つかないですね。
ね。 全てもうできるじゃん、LINE で。
あ、はい、ね。
そうそう、なんかビなんかビデオさビデオチャットしてもさ、なんでなんか色々遊べるじゃない？なん、バックグラウンドとか変えたりとか、なんか絵文字とかさ。
なんだろう。 はい。 あれで、あ あれですかね、そう、ビデオチャットしてたら、相手の人がなんかホログラムみたいに <chuckles> こう立体的に浮かび上がるとか。<laughs>
そう、そ、なんか色々遊べるじゃん、すごいなと思って。
そうですね。あの、ま、リスクもね、あの、高くなった部分ありますけどね。
うん。 あ、そうなんだ。うんうん。
いや、でもなんか、ね。 うん、私はあんまり心配してないですけど、ほら LINE とかは、あのね、あの、すごい情報抜かれる、個人情報抜かれるとかはい。あれすごい言われてて。
はいはい。 ああ、そうなのね、ええ。 ええ、そうなんだね。
はい、あんなのを使ってる人はなんかどうのこうのなんか、何て言うんですかね、はい。
あ、そうなの？ あ、全然しき知らなかった。
でも私はあんまり気にせず使ってますけど、別に個人情報はそんなに入れてないし。
ちょっと うん。 うんうんうんうん。
別にチャット見られたところで、すごい、ね、あの、企業のトトップシークレットみたいな情報とか全然持ってないから、そんなのもい
うん。 うん。ほうよね。
<laughs> 流す可能性もないんで。はい。ふぁんな、だべってるなんか、ほんとに意味のないしゃべりですけど、ほとんど。それで良かったらどうぞみたいな。<laughs>
分かる。<chuckles> うんうんうん。 <chuckles> でもこの技術のさ、これからさ、多分進歩でほんとに幸せ感じる時って多分ね、自分が、例えばよ、病気になって
はい、はい。 はい。 はい。
でもその病気はすぐ治せると。
ええええ。
そのテクノロジーでね。
ああ、はい。
その、遺伝子の、その、なんか、クリスパーっていう技術使って、その組み替えじゃないけど、そう。
はい。
遺伝子操作で、もう癌になっても癌にならない体を作るってか、そのすく細胞で。ね、そういうの
ああ、なんかすすなんかちょっと前、そういうニュース見た気がします。はい。
<chuckles> そう。うん、そこまでいったら、たほんとに多分、幸せ感じるんだろうかな、麻痺しちゃうかもね、でもね。そこまでいったらね。それが普通になっちゃったら。
いや。うん、そうですね。あの、私思うんですけど、その、先ほど仰ったように、例えば癌とかんなっちゃったら
うん。 うん。
まだステージが、あの、早い場合は、ほぼほぼ、今のいが医療技術だと、まあまあ、その癌の種類にもよるかもしれませんけど、治せると思うんですけど、ただ、その、例えば投薬治療とかでも、すごい体のふたににんが大きいみたいで、その副作用で。で、例えば、その、髪の毛が抜けちゃったり、なんか、まあね、うん、なんかいこう、痛みがあったりとか、そういうのがね、ほんとに無くなるんだったら、いいですよね、その遺伝子の先ほど仰ってたようなね、あの
うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うんうん。 うーん、そうよね。 はいはいはい。 そう。技術でね、そうそうそう。もう一生かからないんだよ、癌に。<scoffs> でもそういう、生まれた時にさそう、生まれた子供がさ、自分の。癌フリーのこど体になったらさ、そう、だからもうインフルエンザと一緒だよ、注射してさ。予防注射して。それぐらいの勢いで、もう癌にもならないし、なんか、脳卒中とか全部、病気一切かからない体だったらさ、何も心配要らなくない？
はい、技術で。はい。 あ、そうですよね。あ、はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。そうですよね。いや、ほんとにすごい素晴らしいと思います。
ね。 でもそうなったら、どうなんだろう、幸せ幸せ感じるのか。でも、分からなくなっちゃうよね。なんか、いのい命の尊さってちょっと、ね、学べんのかなとかも思うし、難しいな。うん。
いや、なんええええ。 あ、はい。 いや、でも うーん。 あ、ま、そうですね、人類の寿命がどんどん伸びていきそうですしね、そうなると。ま、それはそれでね。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
それはそれで幸せなのかどうか、ちょっとよく分からないですね。
うーん。
もうだからなん何年、何十年か先はもう、100歳まで生きるのが当たり前みたいな。
ね。でも、たいのは、どんな技術だったらもっと幸せになれそう？
ええ。 いや、どうでしょ。
自分だったら。
うーん、そうですね。 今でも <chuckles> なんか、今でもいいかなと思いますけど。
うん。 あ、そうよね、十分ね。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
あと宇宙開発がもう少し出来ればいいのかなと思いますけどね。
あ、おお、そこよね、やっぱりね。
ええ、はい。
そこがネックになってくるよね。そうだよね、今火星旅行とか考えてるわけじゃない？
あ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
<chuckles> ああ、あ、でも。<chuckles> と
人類が移り住める惑星が発見出来たら、どうなのかなってちょっと思ったりしますけど。
そっか。はいはいはいはいはい。
まあ、私が生きてる間は多分地球は大丈夫だと思います。環境はどうあれ。
うんうんうんうんうん。そうだね。うーん。
うんうん。 そんな感じがしますいかがですか。なんか、とこういう技術が発達して欲しいとかありますか？
ああ、そうだね、あの
はい。
生きてる間にタイムトリップとかしてみたい。
おお！すぶ結構ぶっ飛びますね。<laughs>
うん。発達す発展しすぎかな、うん。
それはすごいですね。 いや、でも、できたらすごいなと思いますけど、ああ、なるほど。
そのみ未来に行きたい。未来にね、うん、このまま未来へ。
へえ、どれぐらい先ぐらい行きたいですか？
一瞬で。 え、100年は行って欲しいな。だって30年じゃ、ちょっとか変わらないんじゃない？変わるかな？うーん。
ああ。 あ、多分そんなに、そうですね、そこまで大きくは変わらないかもしれませんけど。
ね。だって100年だとさ、誰も知らないじゃん。
あ、まあ、そうですね。
今今知ってる人はだ死んでるじゃん、ひゃくパーセント。
はい、私も明らかに生きてないと思いますし。
うん、ね。
あ、そうですね。まあ、なんなんか、い、きき、いきやすそうですよね、それに100年先とかだと。
そう、だからその世界行ってみたいな。 ね。いけそうじゃない。これもしかして技術しの進歩でさ、タイムトリップも可能可能になりそうじゃん。
ああ、なるほど。ええ。 そうですね。 そうですね。いや、科学者の方に頑張っていただいて、<chuckles> はい。いや、でもなんか私思ったんですけど、その、私がもし億万長者だったら、そのね、先ほど話が出た DNA のね、あのその
ね。 <chuckles> そうよね。 うん。 はい。 ああ。それ、はい。お金。ああ、本当。あ、でも素晴らしい。でもそうだよね。いや、うーん、健康が第一よね、ほんとに。
研究の方に、どかって寄付したいなと思います。 うーん。 ええ、はい。 そうなんですよね。
そう、それ健康じゃないと幸せって感じないよね、ほんと。うん。
そうなんですよね。 いや、なので
それは、けんそうだよね。だから病気にかからないように生きないとね。
はい、あの、気を付けれ気を付けます。ちょっとおとしょじ一昨年やっちゃったので。<chuckles>
うん。 いや。 ああ、そうなの。うん、気を付けてね。今大丈夫。ああ、うん。良かった。
はい。いや、でも今全然大丈夫なので。はい。いや、なんかすいません、色々お話できて楽しかったです。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。
はい。ありがとう。またよろしくお願いします。はい。